Ờ, có chứ. Thì nếu mà đang chán nản á, thì, ờ, phải nghỉ ngơi. <laughs> Tại vì, à, tâm tâm trạng không tốt rồi cho dù làm thêm cũng hông có hiệu quả đâu. Bây giờ mình cứ nghỉ ngơi đi, mình cứ nằm im, mình cứ, a, đi dạo hoặc là mình làm cái gì đó cho tinh thần mình thoải mái trước, rồi sau đó mình tiếp tục mình quay lại công việc và mình suy nghĩ tiếp coi cái hướng giải quyết nó như thế nào. Hoặc là hoặc là mình có thể coi, hoặc là coi coi là mục đích ban đầu của mình là gì? Thí dụ như là nó lẽ lúp cho mình vui vẻ, đúng hông? Thì công việc nó đang giúp mình vui vẻ mà, tại sao mình lại phải đặt nặng cái vấn đề tiền bạc làm gì thêm để cho nó áp lực. Thì thí dụ như mà mình đã vui vẻ trọn vẹn rồi, thì, à, cái mục tiêu thương mại đó từ từ thì mình sẽ có cách để mình giải quyết để mình tăng tiền lên. <laughs> Ừm, ừm. Ừm.
Ừm, nghỉ ngơi. Ừm. Ừm. Ừm. Hợp lý. Đúng rồi. Ờ, hợp lý nha! <laughs> Ừm. Vậy thì hông biết là có khi nào á, cái việc sáng tác, ờ, giống như bạn nói á, sáng tác cũng cần cái nguồn thu nhập, ờ, vậy thì nó có phải là cái áp lực, ờ, khiến cho bạn trở nên nặng nề hông? Lo lắng về cái chuyện đó nhiều hông? Ví dụ như là về deadline, hay là kỳ vọng độc giả, hoặc là tự kỳ vọng về bản thân của mình.
Ừm. À. Rồi. Ừm hưm. Có chứ. Tại vì mình cũng có kỳ vọng riêng bản thân của mình và mình cũng có những cái mục tiêu về thu nhập cũng có. Thì, à, hiện tại thì mình vẫn chưa vẫn chưa đạt được mục tiêu là thật sự là đổi mới ra hôm thứ Bảy á, làm sao bây giờ có liền được, đúng hông? Cũng phải là có một khoảng thời gian để mà mình có thể là coi là mình chạy thử coi nó như thế nào. Thì mình biết cái tình trạng này đối với tất cả những người nghệ sĩ, cho dù là dancer hoặc là ca sĩ hoặc là nhạc sĩ như vậy, sẽ có một khoảng thời gian rất là khó khăn về tài chính, tại vì họ đã dành thời gian sáng tác, họ không có công việc phụ. Còn đối với mình á, thì mình cũng có công việc chính của mình rồi, thì nó cũng mang lại nguồn thu nhập ổn định rồi, nên là cái này là chỉ là cái phụ của mình thôi, nên mình không gặp quá nhiều áp lực. Ừm. <laughs>
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. À! Ra vậy. Nói chung ừm. Ừm. Nói chung nó cũng đỡ một phần nào về tinh thần của mình, đúng hông? Ừm. Ừm. Thì hôm nay nói chuyện với bạn á, bạn nói về cái việc đối mặt với chán nản khi sáng tác á, thì, ờ, cũng cảm ơn bạn cũng cho những cái lời khuyên rất là hữu ích và chia sẻ rất hay luôn. Cảm ơn bạn nha.
Đúng rồi, đúng rồi đó. Ừm, ừm. Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều đã dành thời gian cho mình để mình thế có cùng nhau nói chuyện về sự chán nản trong khi sáng tác. Cảm ơn bạn. Chào bạn.
Tạm biệt bạn nha.

À, thật ra đối với mình là 2 cái nó cũng khá là rõ nha, ý là thí dụ mình trốn tránh á, là mình nghỉ làm luôn, hông có làm nữa, là mình trốn luôn, <laughs> cũng hông đối mặt nữa, còn cái này là mình nghỉ ngơi thì chắc chắn là mình sẽ quay lại. Tại vì, à, cái gì cũng vậy, nghỉ ngơi nghỉ ngơi sẽ quay lại làm việc, còn trốn là trốn luôn, trốn như trốn nợ vậy đó. <giggles>
Ừm. À.. <laughs> À, ra vậy. Ờ. <laughs> Vậy thì hông biết á, nếu mà bạn nghỉ ngơi á, thì, ờ, đối với bạn thì nghỉ ngơi như thế nào là nghỉ ngơi đúng? Mà, ừm, còn, ờ, nghỉ ngơi như thế nào là nghỉ ngơi của cái việc trốn tránh?
À.